あのですね、ちょっと僕日頃からちょっと最近考えてることがあって
はい。 うーん、何ですか？うん。
ちょっとき聞いていただきたいんですよ。
あ、はい、どうぞ。
あの僕まあ、定年はまだこれからまあ、じゅうごねん以上先になるんですけど
うん。 うん。 あ、ああ、そうなんですね。
うん。ただ、この定年退職した後に
うんうん。
あの、まあ、のんびり暮らすっていうのもいいんですけど
はい、そうですよね。
ですよね。うん。それ以外にも、なんか、ちょっと何て言うなな、ボランティアみたいな
うんうん、うん。
なんか社会福祉みたいなのもちょっとしたいなと思ってて
ああ、いいですね、それは。
そうなんですよ。ただ、あの、漠然とそうは思ってるんですけど
うん。うんうん。 はい。
具体的に何をすればいいとか、何をしようっていうのまでは、まだ決まってないんですよね。
うんうん。 うーん、なるほど。あの、でも、あのなんで、それをされされようかなみたいなことを思いつかれたんですか？
はい。なのではい。 あの、僕今アメリカに住んでるんですけど、あの、僕の知り合いの、とえっと3年ぐらい前に亡くなっちゃったんですけど、老夫婦がいたんですね。
うん。うんうんうん。へえ。 はい。 うん。
で、あの、僕たちが日本から来てるからってことで あの、サンクスギビングとかクリスマスとか招待してくれるような方で。
うん。はい。 あ、へえ、そうなんですね。
うん、めちゃめちゃいい人だったんですけど。
うん、ああ、ふんふん。
そう。旦那さんが元裁判官で。
はい。
で、奥様が看護師をされてたんですよ。
うんうん。
で、引退した後に
うん。
あの自分のお金でケニアに学校を作って。
ええ、学校をつくるですか、すごいですね。
そう。 そうなんですよ。で、その学校でそのお金がない子達に教育を与えられるように
うんうん。 ああ。
英語を教えたりとか、そういう学校を、作るような福祉をしてたんですよ。
ああ、うん。 そんなことをされてたんですね。すごい方ですね。
はい。 そうなんです。で、そう、で、僕の親友がたまたま、その方達の家に住んでて
うんうん。 うーん、うんうん。
んで、あの毎月家賃を払うと あの僕じゃなくて学校に送ってくれって言って、ケニアに を送ってたっていう。
うん。 はい。 うわ、そんな方だったんですね。
はい。
うん。うんうん。
っていうのもあって。それがきっかけでやっぱりなんか、僕もなんかしなきゃなっていうので
うん。 ああ。
そう。老後ただ漠然とね、するよりもなんか人のためじゃないですけど。なんボランティアみたいのをしようかなっていうのは、ちょっと考えてるんですよ。
うん。 うん、うーん。 なあ。それでなんか、人のためになることをしたいなって思われたってことなんですか？
そうですそうです。あの、ほんとに、あ、その方達80歳になっても
わあ、うん。 はい。
毎年24時間かけてケニアに行ってたんですよ。
うん。 わ、すごいですね。行かれるのも、ね、結構体力削られることだと思うんですけど。うんうん。
うん。 そこで そうですそうです。そう。でも行って3週間ぐらい、向こうでそのボランティアみたいなこととかして
うん。うんうん。 わ。
帰ってきてたんで。
うーん。
ま、僕も見習わなきゃなっていうか。うん。
うーん、確かにすごい方ですね。
そうなんですよ。そう。
ああ。うんうん。
だからね、何をやろうかっていうので、まだ漠然と、そのボランティアとか人のために と思ってるけど、まだ具体的な案はないんですよね。
うーん。 うん。 はい。 ああ、なるほど。でもあの退職も、まだこれからっていう形なので、うん。今の生活のリズムっていうのは、どんな感じでされてらっしゃるんですか？
うん。ですね。 今はもうほんとに仕事もするし、その週末に、あの、ね、庭のあの何て言うんだろうな、庭の手入れとか、そういうことをしたり、あの、僕と妻で2人でやってるんですけど。
うん。うーん。 うん。 うんうん。 うーん。 ああ、そうなんですね。
はい。うん。だけどそのね、老後それだけだと今度逆に暇じゃ暇になるじゃないですか。
うん。 ああ、そうですよね。確かに。うん。
うん。 そうそう、だから空いた時間に、 一緒のことをしてもいいし、別々のことをしてもいいんですけど、ね、何かボランティア的なものをしたいなって思ってます。
うん。 うんうん。 うーん、なるほど。またそういった方がいらっしゃったから、そういうね、ボランティアにも興味が湧いてきたっていうことなんですね。
はい。 うん。はい。そうなんですよ。で、そのさっき言った、そこに住んでた親友も、あの、ん亡くなっちゃったんですけど
うん。 うんうん。 あ、そうなんですか？
で、その人は、あの大の日本好きで
うーん。うんうん。 うんうん。
あのアメリカ人だったんですけど。うん。で、日本の留学生とかを、すごいお世話してて
うーん。 ええ、そうなんですか。
はい。あの、仕事が終わったら、あの、そのね、留学生の子の宿題とかを毎日手伝ってあげてるんですけど
うんうん、はい。 うん。 うわ。
はい。あの6時からいちじかんおきに1人ずつとか教えてたんで
うん。 おお。
その宿題が多い時期は1日4人とかの生徒さんの宿題を手伝ったり
うんうん。 うーん。
あと、車の免許を取るための練習を手伝ったりとか。
はあ。それも、なんか、ボランティアっていう形でやられてたらっしゃったんですか？
そう。 あ、もちろんお金とか一切取らないで。
うーん。すごいですね、うん。
そう。 なんなら なんならあんまりお金のない学生の子とかに、あの、ご飯とかも食べさしてあげたりとかもしてたんで。
うんうん。 おお、わあ。すごい方ですね、また。
そうなんですよ。そんなの見ると、あ、僕もなんかしなきゃなって思って
うーん、うんうん。 うん。 ううーん。
彼が亡くなる前にちょっと、老後のことの話みたいのをしたんですよ。
うんうん。
で、そん時に僕あの、その方にすごいお世話んなってたから
はい。 うーん。
「あ、君にもお返ししなきゃいけないよね」っていう話をしたら
え、ああ。
そしたら「違う、違う」って言う言い出して。「僕が君にしたことを、君は今度君の下の世代にしなさい」って言われたんですよ。
うん。うんうん。 うん。 ああ、そうなんですか。あ、それでこう、繋いでいかないといけないって思われたっていうことなんですか？
はい。 う、そうなんですよ。だから、自分もいろんな人にお世話んなったし
あああ、うんうん。 うん。
彼も色んな子をお世話したんだけど
うん。
お世話んなった子達は、次の子達をお世話しなさいっていう。
うん。ああ。なるほど、その方に返すのではなくって、また新しい方にどんどん、こう繋げていけっていうことだったんですね。
そう。あ、はい。 そうそう。 そうなんですよ。で、僕そん時に、あの、ななんでそんなあの何？見返りも求めないし。 ですね。自分がなんならお金も出したり、ね、 あの、日本人の生徒を助けたりしてたんで
なる うんうん。 うん。 お、うんうん、そうですよね。うん。うん。 うん。 うーん。
「なんでそんな事出来るの？」って聞いたら
はい。
あの「留学して僕と知り合った子は。あの、他の子たちよりもいい経験ができたって思わせたいんだよ。」って言ってて
うん、はい。 ああ、そうですか。他の子たちよりもいい経験ですか。
はい。 うん。そうなんですよ。だから、自分のこと考えてないんですよね、一切。
うんうん。うーん。 ほんとですね。
そう。
自分のことは全然考えてらっしゃらないですね。うん。うんうん。
どうでもそう。そうなんすよ、どうでも良くて。そう。その子たちが、すごいアメリカ留学すごい良かったとかって思えば、それでいいっていう考えだったんで。
うん。 うーん。 うーん。
わあ、人のためにしてるなっていうのはね、ん、目の前でいろいろ見てきたんですよね。
なるほど。ほんとに、いろんな方から、なんか、影響を受けられたっていうことなんですね。
はい、そうなんですよ。で、え、やっぱりすごい、うん、ちょっと僕が感動したというか、う、その親友が亡くなった時に、あの、教会でお別れ会をしたんですね。
うーん、うんうん。 うんうん。 うん。 はい。
そうしたら、あの、日本の留学生で過去お世話になったからも、亡くなったっていう話がちゃんと伝わって
うん。 うん。 はい、ええ、ううん。
ん、メールが来て、そこの教会で読み上げられたりしてたんですよ。
うん。 はあ。
そう、なのでそういう
そうなんですか。うん。
うん。そういう人徳もやっぱ出るんだなと思って。
そうですよね。もうかなりの方が集まられたんじゃないですか？
うん。 あ、そうですね、教会も確かにいっぱい来たし、その日本から、あのメッセージとかも届いてたんで。
うん。 ああ、ほんとですか。うんうん。
はい。そう、だから、ああ、やっぱり人のために生きてた人なんだなと思いながら、うん、お別れしたんですけどね。
うん。 うーん。 ああ。でもその方のなんか人生っていうか、皆さん、人のためにこうやられてた方じゃないですか。なんか満足はされてらっしゃったっていう形だったんですか？
うん。 はい。 やっぱりその何て言うんだろうな、周りの人たちが、みんな最後お別れ会の時に、「あ、君はどういう知り合いなの？」って話をした時に
うん。 うん。 うん。ああ、はい。
すごい助けられたとか、すごいお世話になったとか、やっぱそういう話とかが多いんですよ。
うん。 うんうん。 ああ、そうですよね。皆さん助けられたっていう形のね、方たちが多かったですもんね。
はい。 もう、そう、なので、やっぱりそういうの見てもやっぱり、あ、ボランティアって大切なんだなとか、人を助けることをやらないとダメだなって再認識させられたんですよ。
うん。うんうん。 うん。うん。 うーん。なるほど。なんか、うーん、こういう生き方っていいなっていう刺激を受けられた、たんっていうことなんでしょうね。
おう。 そうですね。だからあの、そう、彼らがその、ね、ずっと、なんならその亡くなる1年ぐらい前まではやっぱり2人ともっていうか3人とも、ボランティアをずっとやってるんですよ。
うん。うん。 うん。 うんうん。 ああ、もう、ああ、3人とも。ふんふん。
そう、なんかライフワークみたいな感じで。
うん。
そう、自分のこと、二の次とまでは言わないですけど。
うん。
困った人がいればすぐ助けるみたいな。
ふーん。なんかその自ら困っている方を探されてたとか、そういう形だったんでしょうか？
そういう あ。 いや、というかね、困ったっていう話を聞いたら
うん。 ああ、うんうん。
連絡してあげるみたいな。「大丈夫？」とか。
ええ、そうなんですか、うーん。
うん。 はい、なので、やっぱりね、そう言う人を見る 僕も、何かしなきゃなと思って。
うんうん。 うーん。
そうそう、で、最近ちょっと、日本人の留学生の子と、僕、合流
うんうん。
そのうちの2人の子が、あの奨学金を、貰いたいからって言うので、あの、提出する書類のね、文章とかの、手伝いをしたら
うん、はい。 うんうん。 うん。 うんうん。
見事2人共、その奨学金貰えたんで。
ええ、そうなんですか、うーん。
ああ、良かった。うん、そう。だからそこで、その、僕の親友がやってた事を
うん、はい。 うーん。
やっと理解出来ました。
なるほど、また何か、その、見ていらっしゃった事を、またこれからも人に、こう、繋げたいなって、意志がまたこう、繋いで行ってる感じで、何か良いですよね。
あ。 あ、ほんとですか。いや、何か、そう言ってもらえると、何かやっぱりね、老後、退職後に、何かしたいいなってのやっぱ再確認、やっぱするんで、ちょっと今回、そう、何か今日、凄い聞いてもらって、再確認出来て良かったです、どうもありがとうございました、はい。
うーん。 うん。 そうですよね、うーん。 うん、あ、ほんとですか。うーん、あ、お役に立てて良かったです、これからも頑張って下さいね。
ありがとうございます。